Oh, esatto. Cioè, alla fine mi uno la fiducia è, io mi fido in quello che mi dici, punto. Non devo stare lì, a verificare quello che tu mi dici, quello che tu fai. E quindi, a un certo punto, io mi sono re resa conto che per quanto io ci stessi comunque, provando veramente, a ricostruire, anche a tappe eh, la fiducia. Non cioè, mhmm, no n non ci riuscivo perché comunque cioè, i suoi: "Scusa", per me erano inutili. Cioè, nel senso, non
A assolutamente. Mh. Non uhm, non riuscivi. Mh, no, no. Questo questo è comprensibilissimo. Nel momento in cui sei ferita, ehm, mhmm, e e ehm, so son ferite, insomma, difficili da da da rimarginare. Guarda, ti volevo chiedere questa questa cosa. Mhmm, adesso, uhm, insomma, sei credo tu sia sola o comunque slegata da da questa persona. Hai hai hai qualche hai qualche rimpianto su te stessa? Qualcosa che potevi fare e magari non hai fatto?
Cioè, non Certo. Sì, finito. Sì, sì, sono libera. <chuckles> Mh-mh. Sì, assolutamente. Il rimpianto ce l'ho perché ehm, cioè, guardandomi indietro, mhmm, avrei potuto troncare prima la relazione. Nel senso che, nel momento in cui ah, sì! Sì, sì, sì! No, no, no, assolutamente. Non c'è non c'era mhmm, non c'era possibilità di salvare la il Titanic. Ormai era affondato, non c'era più niente da da tirar su no, mhmm, anche perché comunque, cioè, penso che, il malessere che io sentivo in quella relazione, lo sentiva anche lui ovviamente lui, ha usato un'alta valvola di sfogo, io mi son buttata sul lavoro. Ehm, quindi, penso che cioè, mhmm, non lo giustifico in alcun modo
Ah, o comunque sempre sulla orientata sulla chiusura. <chuckles> <inhales> Ah, okay. Eh, inevitabilmente Mh mh-mh. Una una maggiore pre una ma diciamo che potevi semplicemente, magari, ehm, ragionarci un po' di più. Essere più consapevole.
Sì. Sì, sì mhmm, sì. Perché poi vabbè, ovviamente, ripeto, non giustifico quel la sua scelta, perché è una scelta che ha fatto male a entrambi, però, ehm, forse
che le cose non stessero andando be No, no, no, no. Parliamo in questo caso di te, no, di quello che potevi fare o
sì, aver avuto magari, un po' più di polso nel rendersi conto che ormai, cioè, si andava avanti per inerzia, avrebbe sicuramente evitato molti più danni di quelli che che ha fatto poi.
E

E, mhmm, alla fine abbiamo deciso di, uhm, provare a rimettere insieme il rapporto dopo qualche settimana di di distanza, perché ovviamente gliel'ho detto che non volevo neanche più vederlo da, uhm, 2 centimetri da me.
Mh. E ma lu m ma lui dall'altra parte cosa ha fatto? Cioè, ecco scusami se te lo chiedo ma
Allora lui lu lui ha lasciato l'altra
Ah okay.
credo. Lui mi detto così, ma non è che mi fido molto. Ehm, poi in quelle in quelle settimane che non ci siamo visti mi mandava i fiori, uhm, mi chiedeva
<chuckles> E beh in qualche modo, come dire, un m mhmm, de-de de gesti per
d del scusarti, no? Esatto, si è si è scusato più volte, mi detto che era successo solo solo quella volta, non è che mi rincuorasse molto, però fa niente. Uhm, e poi, è nata da lui l'idea di, uhm, andare a fare terapia di coppia
Sì, esa Mh-mh.
uhm, per cercare
Vabbè questa questa però, questa è una come dire, è una presa di coscienza in qualche modo.
Sì, sì, sì, assolutamente, ne senso che
Forse magari più per se stesso che per la coppia, però comunque sia, se lo fai in coppia è anche un'apertura, diciamo co come dire, a
Sì <chuckles> Sì, sì, ma infatti, uhm, l'ho l'ho apprezzato perché comunque sai, quando parli tu è un'altra cosa, se hai un mediatore, è un po' più facile, uhm, anche perché magari sa
Chiaramente chiaramen ti aiuta an ti aiuta in qualche modo, un un professionista.
Esatto, cioè, sa farti f sa farti delle domande che possono essere più funzionali, no? E, mhmm, quindi alla fine siamo andati a fare terapia di coppia. Ti dico, i soldi peggio spesi della mia vita, uhm, perché perché comunque, cioè, uhm, qualsiasi cosa lui diceva, io continuavo: "Sì, ma io non ti credo". Cioè, il la questione è stata questa, io ho provato veramente tanto a ricostruir la fiducia. Nel senso, ho provato a non mettere in dubbio quello che diceva, ehm, ho provato a credergli, cioè a dargli il beneficio del dubbio.
Ah, chiaramente. Mh. <chuckles> Mh.

Sì, no concordo concordo perché per me era così, cioè nel senso io l'ho fatto per lui cioè, perché oggettivamente non l'ho cioè per me poteva già chiudersi lì la storia visto che, cioè, era già da un po' che le cose non andavano bene, quindi sai, non so, quella cosa che mandi avanti perché hai talmente tante altre cose questa è una cosa in più a cui pensare, quindi dici: "Oddio no, lascialo andare finché va". Eh, però, mhmm
Mh-mh, mh. Non andavano bene. Sì, magari anche semplicemente per rimanere in una a una ce certa zona di comfort perché comunque hai le tue routine, le tue abitudini, il ehm, come dire e magari non pensi poi che
Mh-mh. Sì certo, ehm, non vai a stravolgere ah, poi ti dico io sono andata lì proprio con la consapevolezza che ci ci volevo davvero provare, però poi, ehm, cioè, per me la fiducia è tutto. Cioè se non mi fido vuol dire che ogni volta che tu esci io ho il dubbio di dove tu vai.
Mh-mh. No, no, capisco, capisco. Eh, vuol dire Mhmm, no, no, no, no, no, no e lui in qualche modo non ha provato, come dire, a mhmm, a darti dimostrazione concreta, no, nel senso, esco, uhm, e e ti di comunque in qualche modo ti ti dimostro concretamente che sto andando dove ti ho detto che vado.
Sì, sì, ci ha provato: "Oh, c'è guarda, c'è l'app col GPS che traccia il mio telefono". Ma io non sono tipo la la spy story. "Sì, sì, guarda, così vedi dove sono". Mhmm, no. <chuckles>
<laughs> No vabbè, no dai, la CIA. No, no, poi diventa No, poi que quella cosa diventa, come dire, diventa anche, mhmm, odiosa insomma, cioè un rapporto non si basa su sul fatto che io ti debba controllare. Sì, magari può essere una forma di dimostrazione iniziale, però poi cioè se se io devo devo stare sempre lì con a f a fare appunto le l'investigatore privato magari, anche no.
Sì. Sì, e

In un mondo dove abbiamo e siamo sottoposti a tantissimi input, alla possibilità di conoscere tante persone e magari ad avere tante tentazioni, ecco, ti volevo chiedere: come si ricostruisce la fiducia dopo un tradimento familiare?
Allora, mhmm, secondo me ci ci vuole tempo, ma bisogna anche avere un po', ehm, la capacità di tornare a credere nell'altra persona, no? Ehm, nel senso che ti ti parlo di una mia di una mia esperienza personale e ti anticipo già che io ho provato, ma non ci sono riuscita a ricostruire
Mh. Nell'altra persona, chiaramente. O magari non ancora, magari è ancora solo una questione di temp
ehm, la fiducia. No, no, proprio 0. Non sono riuscita nonostante ci abbiamo provato c'ho provato per diverso tempo. Ehm, è stato un
Chiuso. Ma parli del rapporto con un partner, con un familiare, con con il partner.
Sì. Sì, sì, con con un partner. Ehm, è la persona con cui stavo da diversi anni, con cui convivevo anche. Ehm, ha avuto un'altra relazione nel mentre. Ehm, io ovviamente l'ho l'ho scoperto. Quindi purt è è saltato fuori, nel senso che l'ho l'ho proprio visto con l'altra persona. E, ehm
Ah. Caspita. Mh, mh. Mh. Ah, okay. Quindi hai avuto una conferma visiva, non magari questi messaggini che che capitano, no, sai, di solito, magari uno uno gli arriva un messaggino piuttosto una chiamata, una cosa sospetta invece no ma purtroppo hai avuto una una conferma visiva.
Ah l sì, sì. Mh-mh. No lui è stato Sì, sì, sì, sì. No io, ehm e e sinceramente non non lo sapevo neanche; cioè, nel senso, è stato veramente molto bravo. Uhm, non non avevo minimamente il il sospetto che ci fosse qualcos'altro. Uhm, sai tipo nei film si vede che fanno orari strani, messaggi a orari improbabili, no assolutamente, non era non era per nulla così, anzi mi sembrava normalissimo. Uhm, poi un giorno ero fuori ero fuori per un lavoro, avevo un appuntamento con un cliente e, uhm, guarda caso ci io e il cliente ci siam dati appuntamento nello stesso bar ristorante dove c'era lui con l'altra.
Un sospetto. Mh. Mh. Sì. Ah, ahi.